Sì, mhmm, ehm, facciamo un po' a rotazione, però però sì. Ci troviamo, guardiamo una serie quindi iniziamo <tsk> ne iniziamo un'altra parallelamente a quella che sto vedendo da solo.
Mh-mh. E questo per te è accettabile? <chuckles>
È d è diventato accettabile però sì, cioè essendo che ha una poi, <smacks lips> uhm, non son proprio serie, son più reality. Quindi, è po molto più tipo Pechino express per farti un'idea. Cioè qualcosa di
Ah okay, okay. Capisco sì, sì, s
più tranquillo.
Mh. E quindi quelle serie le vedete solo s quando siete tutti insieme. Quindi non è che poi in casa ognuno okay. <chuckles>
Sì, esatto. In teoria nessuno dovrebbe farsi spoiler fino alla serata. <chuckles> Sì, perché poi siamo rimasti anche un po' in ritardo, quindi c'era la possibilità di vedere cose. In teoria dovevamo rimanere un po' in una bolla, ehm, che appunto, non essendo una che programmi ha buttato un occhio, sì può essere successo, niente di grave.
In teoria. <chuckles> Mh. <chuckles> Qualcuno per errore. <chuckles> <chuckles>
E invece sulla questione di, ehm, guard guardare le cose tutte d'un fiato, ehm, per me è molto importante che le cose finiscano. Quindi le iniziare le serie che magari hanno ancora quest che che sono ancora in corso, quindi possono uscire nuove stagioni m mi turba un pochino. Lì le sono lì le mie teorie cioè <chuckles> su su cosa guardare e cosa no.
Certo. Mhmm, ho capito, sì. <chuckles> Quindi in pratica quando vedi devi valutare una serie, per decidere se iniziare questa maratona, però molto controllata, chiamiamola maratona ma controllata nel tempo, ehm, la tua prerogativa è che deve essere anche una serie che è già terminata e, quindi, tu sai che non dovrai attendere l'uscita di nuove stagioni?
Mh-mh.